Io, per fortuna, mi vanto che con il mio compagno ci siamo conosciuti di persona, ci siam piaciuti. E niente like, niente commenti, devo dire. Sì, sì.
<chuckles> Eh, meglio. Eh.
Meglio, meglio, sì. Ah, molto meglio. Infatti, io penso che, ehm, ormai è uno dei problemi più diffusi tra tra i giovani, io lo vedo anche a scuola da me, all'università, mhmm, ma prima alle superiori, hanno perso anche l'abilità di scrivere. Nel senso, quando si ehm, c'era la giornata del tema, io vedevo molte persone che rimanevano bloccate perché non sanno più esprimersi.
Meglio. Sì. Okay. Sì. Ma, infatti ma, guarda ma, guarda, anche non volendolo, cioè io ero una di quelle persone che rimaneva bloccata perché no no non mhmm, <smacks lips> cioè, ehm, m ma ma non diciamo fa cioè non lo facevo in qualche modo apposta, però, ecco, cioè, sai, appunto, quei vuoti che ti vengo quando tu infatti anche il professore, appunto, di italiano diceva in classe, ah, che abbiamo un avevamo una scarsa e e e, tuttora, penso che abbiamo, ecco, una scarsa, diciamo, ehm, padronanza della lingua italiana, del de delle v appunto, delle parole, che non sappiamo scrivere, che scriviamo siamo siamo molto banali, ecco, anche quando scriviamo. Quindi, cioè, in qualche modo, forse cioè, da una parte, erano presi tra virgolette "come insulti", no, però, ecco, è la era la verità, giustamente, perché, cioè, non, mhmm, ehm, no no non si ha, ecco, diciamo, n non è
Esa Sì. Esatto. Esatto. Concordo. Concordo pienamente, sì, sì.
Esattamente. Non si ha più quella quella padronanza dell'italiano, purtroppo. Ehm E
È vero. Per non parlare ora, uhm, invece, tipo, in campo lavorativo, quello non è colpa nostra, ovviamente, abbiamo perso molte doti manuali perché alla fine è diventato tutto automatico. In senso, i robot, ehm, fanno le cose, eh, al posto nostro. Di conseguenza, oltre ad avere meno lavoro, perdiamo anche doti, ehm, molto importanti. Che poi, io penso che sia anche un po' colpa nostra, perché, molto spesso, al posto di andare dall'artigiano perché prende 50 €, è meglio andare, ehm, su internet, mhmm, cioè
Sì. vero. Certo. Certo. Mh. Certo. A prendere qualcosa, a com a acquistare quel ma perché ma perché adesso è molto più sì, in qualche modo, è più, tra virgolette, "facile", no, perché, appunto, tu prendi quella cosa, ecco, acquisti, no non non hai più quella il fattore, ecco, no non di di, appunto, andare dalla dalla dalla professionista, ecco, da quella persona che, appunto, si ripara quelle cose. Ormai, diciamo, è un, ehm, butta, usa e getta. Ecco, appunto, prendi quella cosa, la butti, ne compri un'altra, ecco. Ehm, quindi non non mhmm, non a parte a parte che poi s soprattutto, diciamo, adesso, certe certi lavori nemmeno si trovano più.
Mh. Esatto, esatto, sì. Esatto.

Certo, no, è, diciamo, è m molto, come dicevi prima, è molto diciamo, molte persone molto <sucks teeth> passivo, no, perché adesso, per esempio, anche per una pizza ordiniamo, chiamiamo il numero: "No aspetta, cioè, m ma posso ordinare una pizza?" E ci arriva direttamente a casa. Oppure <sniffs> cioè, lin <smacks lips> uhm, anche per esempio per esempio, per i biglietti, no, per esempio, una volta, i biglietti pe esempio, quelli, <smacks lips> appunto, di di di compleanno, ecco, adesso ci so' i biglietti digitali, fai il buono digitale, ehm, e arriva direttamente a
Esatto. Esatto, sì e e che non si sforza neanche più di, mhmm, andare a trovare un qualcosa che rappresenti la persona che festeggia. È veramente ormai surreale. Io penso che poi, uhm, con i social le persone anche vicine, ehm, gli amici che si definiscono, ehm, stretti non si conoscano in realtà, veramente bene, come dicono loro a causa dei social, sì.
Esatto. Sì. Mh. Certo. Certo. Esa no, questo è anche vero, perché, <sucks teeth> cioè, molte volte, appu ah, lo vedo anche nel linguaggio, no, ma quando quanto, per esempio, parlo con qualcuno, che, magari, non vedo da tato tanto tempo e, proprio perché non lo vedo da tanto tempo e proprio perché, diciamo, c'è uno scarso, diciamo una scarsa qualità dec linguaggio, ti ris sai che ti rispondo così d no: <sucks teeth> "Ah, sì, okay, ci sta, va bene, ah b eh", cioè, <clicks tongue> <scoffs> sono quelle risposte un po' un po', appunto, passive che <clicks tongue> cioè, forse, no non so se ci dobbiamo abituare o meno, no, però
Sì. Che non ti senti apprezzato, ehm, e sì, è molto frequente.
No, perché no, perché esatto, no, perché, magari, tu vorresti avere un lin <clicks tongue> magari, non so, una una conversazione più, ehm, più du non dico più da duratura però, ecco, magari, più più ferrea, no, e poi <scoffs> ti danno quelle risposte un po' ba più superficiali, banali, ecco. <chuckles>
Quindi esatto, più superficiale. <smacks lips> q Grazie, è stata una bellissima conversazione. Ti ringrazio, alla prossima.
Grazie a te e alla prossima, ciao.
Ciao.
Cia ciao, ciao.